Oh, also, das ist ja schon doch mal etwas länger zumindest. Ja, also, zumindest viel länger als <chuckles>
Ja, hm, jetzt, wo ich's ausgesprochen habe, wurde mir das erst mal bewusst. Ich habe so ja, mir kommt's manchmal lang vor, manchmal nicht. Ähm, ist die ganze Zeit so: „Ich möchte da jetzt nicht hin, ich glaube, ich kann das ganz schwer ertragen. Ich weiß, ich komme auf meine Mama 'nen ganz großen Schritt zu, indem ich jetzt dieses Jahr dahinfliege.“ Sie freut sich wirklich sehr und, ähm, ja, ich bin ja auch offen. Vielleicht se bin ich ja total überrascht und, äh, merke: „Oh Mann, die ist so glücklich und ganze Gedanken waren umsonst.“, und ja, deshalb weiß ich auch noch eh nicht, wie ich mich verhalten soll, aber ich dachte, so 'ne kleine Anerkennung, äh, mitzubringen. Ich möchte jetzt nicht da ewig viel Geld ausgeben. Ich denke, meine Mutter gibt dem finanziell schon genug, aber vielleicht so was Kleines, vielleicht was Selbstgemachtes. Ich verschenke immer gern kreative Sachen, ja.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay. Und ist deine Mama jetzt schon länger bei ihm in Marokko, also, dass die wirklich zusammen da leben? Oder hat sich das jetzt erst in kü seit kurzer Zeit ergeben?
Äh, meine Mutter fliegt also, sie lebt noch in Deutschland. Ich weiß nicht, ich sage mal noch, weil ich ja nicht weiß, wie's weitergeht, aber, ähm, sie fliegt alle äh, f f si sagen wir, sie ist 5 Wochen in Deutschland, dann ist sie 5, 6 Wochen in Marokko. So geht's das ganze Jahr über und sie ist jetzt seit 1 1/2 Wochen dort, genau.
Mhm. Okay, und wie lange macht sie diesen Rhythmus schon, diesen Reiserhythmus?
Das macht sie vielleicht seit, ja, kurz nachdem sie in Rente gegangen ist. Also, 1 Jahr vielleicht?